Hayatındaki en gurur duyduğun başarın neydi, paylaşabilir misin?
Tabii tabii, mutlulukla. Bu, ııı, hususta ben kendi yolumu kendi çizen birisi olarak, en başta eğitimine evet, en başta eğitimimle alakalı kazanımlarımdan, ııı, başarılarımdan bahsetmek istiyorum. Tabii sonrasında bu, eee, işime, kariyerime, sosyal becerilerime, her şeyime yansıdı ama en önemlisi aslında
A, ne güzel. Tabii. Birçok şeye etki etti, yani.
tabii eğitim alanında, y aaa, el elde ettiğim başarılar. İlkokulda, ben ortaokulda, eee, şeylere çok katılırdım, eee, çizim yarışmalarına, resim yarışmalarına ve bunlardan bir tanesinde, evet, bunlardan bir tanesinde çevre ve, eee, çocuk konulu bir yarışmada, sanırım ortaokul çağındaydım. Eee, bu Monami isimli bir marka vardı, çocukluk çocukluğumuzda belki. Tabii, bir tabii, bil bilinen bir marka. O mesela bana, eee, övgüye dair bir, eee, ödül gönderdi. Sonra ben şu soruyu sordum küçük yaşımda; eee, yani bu ödülü, bir de insanların önünde kabul ettim okulda, herkesin önünde, ailemin, işte, başka öğren
Hı hı. Çok güzel. A, süpermiş. Hı hı. A, duymuştum galiba ya bunu. Hıı. Hıı. Ha, o kadar büyük bir şeydi yani. Hani bir seremoni falan gerçekleşti mi?
Yaptılar. Yaptılar, madalya falan verdiler. Tabii ki. Tabii sonra o madalyayı aldılar benden ama. <chuckles>
A, ne güzel. Hadi ya. Bayağı büyük bir şey o zaman. A, niye aldılar ya? Ne oldu?
<chuckles> Ok okulun girişinde şey olur ya, bu, ııı, köşe olur, orada, işte, onur duydukları başarılardan kare, bizim okulda, o tarz çok şeyler oluyordu. E, benimkini de aldılar, oraya koydular.
Hı hı. Evet. Hıı.

Çek, eee, çok basit. Eee, bilindik mağazaların, alışveriş, eee, dükkânlarının, böyle, market zincirlerinin çekleri oluyordu. Çek, eee, çeki, aaa, alıp, işte, zarfa atıp, oturduğun y zaten bildiğin için, tanıdığın, bildiğin insanlar olduğu için, gidip kapısına bırakmak, bu. O da bu sayede, ne kim geldi
Hı hı. Evet. He he. Hee. Ya, aslında hiç iletişime girmiyorsun ve aslında kimden geldiğini, ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyor. Çok güzelmiş gerçekten ya. Müthiş bir fikir.
Sıfır iletişim, tabii. Tabii, en sağlıklısı, en sağlıklısı buydu. Tabii, tabii.
Müthiş bir fikir. Peki, sonrasında, mesela, bu liderliği, işte, farklı yönlere evirdiğini söyledin, aslında kendi kariyerin adına. İş hayatında böyle, eee, güzel noktalarda, emm, ulaştığın başarılar var mı? Biraz da bunlar hakkında aslında, eee, bilgi almak isterim senden.
Evet. Evet. Doğru, ııı, şöyle var. Mesela, iş işimdeki ilk yılım, ilk 1,5 yılımdan sonra, eee, bu tarafım, yani, ka buk karakterimin bu kısmı, dikkat çekmiş olsa gerek ki, şey yaptılar, hani, böyle, bir pozisyon var, eee, başvurmak ister misin, düşünür müsün mesela? Eee, ben de a anladım aslında.
Hı hı. A! Hımm. Ha, böyle bir teklifle geldiler aslında sana. Değil mi?
Doğru, doğru. Eee, şey de vardı, açık ve ihtiyaç da vardı. Ben zaten istiyordum onu. Hani, aklımda olmayan bir şey değildi.
Hımm. Hı hı. Hımm, senin, zaten hâli hazırda aslında düşündüğün bir, iii, pozisyondu.
Evet, evet, eee, ve kabul ettim. Eee, ilk adımım oydu. Ondan sonra başka bir, eee, bir departmana, aaa, terfi aldım, ondan bir ne kadar 2 yıl sonra.
Hı hı. Ne güzel. A! Süper olmuş. Peki, bunun sonucunda şey dedin mi A, çok iyi. Peki, bunun sonucunda şey dedin mi? "Ya, iyi ki bu teklifi kabul etmişim, iyi ki şu an, eee, buralardayım, olduğum yerden mutluyum, pozisyonumda, çalıştığım konumda, sorumluluklarımdan mutluyum" eee, diye düşünüyor musun?
Evet ve hâlâ, o pozisyonda çalışıyorum. Tabii. Tabii, bu çok gurur duğum bir d gurur duyduğum bir şey. Ben, aslında kendim de gurur duyuyorum. Bir manada, bu fırsatı doğru zamanda, doğru fırsatı değerlendirmişim ve terfi almışım.
Çok güzel. Tabii, bu çok önemli, çok önemli. Yani, bu noktada insanın
Bunun, bana sağladığı bir konfor alanı var.

Evet. Ki bir sezon, işte, eee, aslında varmak istediğim, eee, konu. Bir sezon böyle bir, eee, turnuva yapıldı ve aslında, eee, benim ben ve komutasında bulunduğum ekip, eee, en iyi ekip olarak hatta bulunduğumuz ülkedeki polis akademisi öğrencilerini de şey yaparak, yani alt ederek, eee, 1. olmuştuk. Tabii, bu gurur verici bir şey. Hı hı.
Hı hı. Süper. A! Çok iyi ya! A, o kadar yani! Hani, ciddi bir boyutta kazanılan güzel bir başarı. Kesinlikle gurur verici bir şey. Çünkü polis akademisindeki insanları bile, hani, onlar ki çok genelde stratejileri iyi olan, işte, biraz daha böyle takım çalışması, diğer insanlardan daha güçlü denilen genelde hep öyle derler. Gerçekten müthiş bir başarı olsa gerek. E, peki, bunun sonucunda çevrenden gelen tepkiler ya da partnerinden gelen tepkiler ne oldu? Onlar da seni mutlu etti mi?
Evet. Yani. Evet. Evet. Yani, ben şaşırdıklarını düşünmüyorum. Çünkü <chuckles> çok beklentiler dâhilinde hareket ediyorum. Alışılmış bir şey yani ve benim öne çıkmam alışılmış bir şey. Rehberlik etmem öncü alışılmış bir şey, mentorluk yapmam.
Hıı. Ya, alışılmış bir şey zaten onlar için mi? Hıı. Ya, bunu bilmek de bir noktada, eee, iyi bir şey, diyebilir miyiz?
Tabii, mutlaka. Ben isterdim hayatımda benim gibi birisi olsun. A, bu kulağa çok bencilce gelebilir ama, eee, hepimizin yaptığı şey ben budur, diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz etrafımızı kendi düşüncemize, işte, arzularımıza, işte, ne bileyim, eee, hayallerimize sahip insanlarla donatıyoruz. Bize benzeyen insanlarla donatıyoruz.
A! Belki. Hı hı. Daha yakın olan insanlarla, evet, donatmaya çalışıyoruz. Evet, bu noktada gerçekten
Evet ve ben bunu sadece itiraf edebilecek kadar belki cesurum. <chuckles>
Imm, belki peki, yani i çevrenden hiç böyle "Çok egolusun." gibi tepkiler alıyor musun? Yani ya da "Bencilsin." gibi.